Heu, raisons qui m'empêcheraient de de de le faire, j'en vois pas. Donc je me dis que ça peut être une bonne motivation aussi, heu, ouais, essayer de, mmh.
Ouais. Mmh mh. Bah oui, il y a il y a il y a rien qui <chuckles> il il y a rien qui ne t'empêche de le faire, donc, heu, tu ouais.
Bah, c'est ça, hein, ça m'ennuie ça m'ennuie pas spécialement, ça va pas me donner une surcharge. <laughs> Mais voilà, c'est vrai que, aussi, je me rends compte que, bah, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon mari, heu et je me dis, voilà, faut peut être aussi que je prenne plus soin de moi finalement dans cette histoire et que j'arrive à à le faire pour moi avant qu'effectivement, il y ait un truc qui me qui me tombe dessus, heu.
Ouais, ouais. Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est oui, c'est c c'est assez important tout de même, ouais.
Mmh mh et c'est vrai que ce bilan là de 5 ans, je trouve que c'est bien quand surtout quand on va pas souvent chez le médecin. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai eu des soucis de santé, c'est grâce à ces bilans là que je l'ai su.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais.
Et donc, si j'avais pas fait ces bilans, bah, j'aurais pu, heu, effectivement développer quelque chose et je trouve que c'est des super outils de de prévention. Mmh. Mais bien sûr, <laughs> bien sûr, bien sûr, mais voilà, comme j'ai l'impression que j'ai dit «Bonne année» qu'hier. <laughs> Mais c'est vrai que, ouais, mon grand-père avait donc raison, heu, le le temps passe vite, a de plus en plus vite en fait, a a avec l'âge. Et je vais essayer de faire ça avant avant Noël. Allez, on va se donner ça comme, heu, <laughs> comme comme deadline, ouais. Carrément, carrément.
Et bah oui, complètement. Alors autant s'en servir, tu penses pas? <laughs> Ouais. Oui. Le temps passe vite. Ouais, ouais. Bon, ben, j je. Ouais. Allez, comme deadline. Bah ouais. Je peux vraiment que t'inviter à prendre ce rendez-vous et puis aussi à réfléchir, peut-être, pourquoi tu remets que les choses dans ce domaine-là.